Mmm, di sana tuh banyak spot, banyak tempat untuk snorkeling terus, bisa, eee, menyelam juga, cuma karena, aku nih orangnya nggak bisa berenang ya Kak, jadi snorkeling tuh udah cukup dan, di sini mhm, dan di Labuan Bajo kenapa Kak?
Aduh iya iya, sayang banget ya. Mmm, sayang banget ya nggak sampai itu. E e emang emang cuma snorkeling aja, enggak sampai nyelam-nyelam gitu Kak?
Enggak bisa berenang? Oh, iya bis bisa sih harusnya ya, nyelam kan enggak enggak perlu bisa, berenang ya karena kan, menyelam intinya tenggelam. <chuckles>
Iya kan. Mhm. <laughs> Wah iya juga ya. Bukan di atas permukaan air ya di bawah permukaan air ya. Nah, terus apalagi itu Kak yang terlintas waktu lihat itu Kak, matahari terbit Kak.
Iya kan? Iya. Betul. Eee, satu, eee, kayak oh ternyata aku nyampe di sini, terus yang kedua itu kayak ngerasa kecil banget nggak sih, aku nih jadi orang terus, kayak, eee, waktu itu terlintas jadi kayak wah aku nih banyak dosa nih waduh gitu Kak banyak banget nih, eee, apa refleksi diri kayak wah aku harus jadi orang lebih baik nih. Kenapa?
Iya iya. Langsung sadar diri ya? Langsung sadari diri, kondisi diri kayak gitu ya, banyak dosa, banyak salah, terus he habis itu waktu sadar kayak gitu, apa tuh yang dilakukan Kak?
Iya bener lagi. Mhm. Eee, seketika itu sih kayak berjanji besok aku akan jadi orang yang lebih baik gitu.
Weh asyik ya, dan akhirnya betulan tuh janjinya?
Iya, tapi ya, aplikasinya jangan ditanya ya Kak ya. <chuckles>
Iya itu dia tuh, saya pengen pengen tanya tuh aplikasinya gimana Kak? <chuckles> Akhirnya gimana?
<chuckles> Eee, aplikasinya ya gitulah Kak di awal-awal masih oke, lama-lama ya agak, berkurang berkurang, kayaknya mungkin aku harus lihat lagi deh matahari terbit, di suatu tempat gitu Kak.

Kan udah tahun depan, Kak, udah dekat bukan?
Ih. Eh tinggal berapa bulan nih berarti? Tinggal sebulan ya? Iya ya harusnya aku pikirkan ya? Iya aku belum, memikirkan Kak sama siapa.
Iya kan? Heeh. Sama keponakan, sama keluarga, atau sama teman?
Hmm, mungkin sama temen, kalau temen enggak bisa berarti sendirian, Kak.
Wah, emang berani sendirian ke Jepang?
Aduh, kenapa enggak berani, Kak?
Iya iya, heeh?
Kan sekarang semua sudah, eee, canggih.
Ah, nyem
Kesasar tinggal tanya maps.
Tapi pernah jalan sendiri juga berarti?
Oh pernah, pernah dong. Eee, paling jauh ke Thailand.
Itu di mana, Kak? Dan di sana lihat matahari terbit enggak?
<laughs> Enggak lagi. <chuckles>
Nggak? Waduh, <chuckles> betul-betul ya, <chuckles> Kakak udah ke mana-ma heeh.
Iya, soalnya awal-awalnya tuh kan, eee, tinggalnya di Bangkok, Kak, jadi, eee, Bangkok tuh banyak apa tuh, bangunan tinggi-tinggi kayak Jakarta gitu loh, jadi nggak kelihatan matahari ter terbitnya.
<chuckles> Waduh luar luar biasa ya. <chuckles> Bilang aja kesiangan ya. Udah ke Jepang, udah ke Thailand, dan di sana nggak lihat matahari terbit, di rumahnya sendiri aja itu wah, mungkin kalau dihitung berapa kali, Kak, lihat matahari terbit di rumah?
Ngeles aja ngeles aja, bilang aja kesiangan gitu. <chuckles> Iya. Iya.